Legal. E e tem essa diferença assim do público? Você percebe que o tem público de determinada localidade, talvez no Brasil, é um público que pule mais, que dance mais e que cante mais, e talvez um público de outra outro país ele seja um público mais tranquilo. Você chegou a perceber isso?
Olha, eu achei o público português muito tranquilo e muito animado quando eles querem, né, quando o português quer dançar, quer aproveitar, quer curtir, eles vão curtir de verdade né. O espanhol não, o espanhol é maluco, é o estar curtindo, cara, se eu estiver tocando música de elevador vai estar dançando vai estar pulando gritando olelele, e é tipo uma
Uhum. Sim. Hã. Hum. É mais maluco que o brasileiro?
Mais maluco que o brasileiro, porque o que eu percebi nas festas é que eles aproveitam e eles gostam daquilo. O brasileiro ele também gosta só que ele consegue ser hostil se ele não gostar. Se você comete qualquer erro, a pessoa vai julgar, tipo ah DJ horrível não sei o que, ou vaia, ou você não gosta de uma música, estragam a festa dos outros entendeu. Então tipo, não é que o público brasileiro não seja bom, eu amo o público brasileiro, só que tocar no Brasil foi uma experiência tipo diferente pra mim entendeu? Eu percebi mais julgamentos do que na Europa. Então
Caram Uhum. Aham tá. Putz grila. Sim. Entendi, entendi. Hum co de hã. Uhum. Entendi. O que que seria essa questão do do errar? Como é que o público ele percebe que você errou?
Ah imagina, você já deve ter tido uma festa ou outra que você estava lá e você percebe que o DJ cortou a música do nada no meio e começou uma outra, ou então por alguns segundos a música parou, né, ele clicou no botão errado, são coisas normais ou então você tá fazendo uma mixagem como eu falei você tá tocando uma música com a outra, e você não se atenta aos bpm's, né, as batidas por minuto, e a música sobrepõe a outra ou as batidas ficam todas confusas ou dá pra perceber que são realmente 2 músicas tocando juntas ao mesmo tempo, né, então são esses erros que o pessoal aqui passa batido ninguém se importa e eu percebi uma julgação, né, um julgamento, julgação é complicado, julgamento bem maior, né, da da parte do pu eiro, mas não foi um proble
Uhum. Ah tá. Ah, sim. Uhum. Sim sim. Entendi. Sim. Sim, sim. É. Mas é curioso isso, porque assim, pra muitas pessoas vai ser algo comum, né, se o DJ parou ali, geralmente são 2 segundos assim, não tem porquê, mas pode ser que exista um público que seja muito fã, né, desse tipo de música, eles acabam sendo mais, eh, mais rigorosos.
É verdade. É literalmente isso, parecia que toda música estava tocando o pessoal estava: "Uau, que incrível" e qualquer coisinha tinha que ter cuidado pra não dar um deslize sabe então, é complicado.
Aham. Sim, sim. En entendi. Olha, foi bem interessante saber sobre seu hobby. Eh, e aí eu ouvindo de um de um profissional, né, falando sobre isso, foi bem legal. É um hobby muito interessante, né, pra todo mundo, e foi um prazer ter falado contigo.
Ah. Obrigado obrigado. Olha, prazer todo meu e ainda mais falar sobre isso e falar sobre música e tênis pra mim é incrível, obrigado pelo convite.